En ce moment je suis en train de travailler sur sur quelque chose, heu, qui, quand même, est assez, heu, <sighs> difficile. C'est c j'ai un gros souci, c'est que j'ai quand même des achats impulsifs, heu, surtout au niveau des des vêtements. C'est vrai que je suis quand même, heu, un gros consommateur, heu, des des vêtements en d'achat en ligne de s tu sais? À cause de plusieurs, heu, anciens, heu, traumatismes. Bon après je j'exagère oh pas que, quoique, mais globalement, hem, c'est vrai que c'est une pratique en tout cas avec l'âge que j'aimerais, heu, faire évoluer et puisque c'est vrai que ça me gêne quand même, de sur plusieurs aspects. Et du coup, ouais, je j'étais venu, heu, vers toi pour t'en parler, parce que je pense que s là j'ai j'ai vraiment envie d'en parler et je voulais savoir toi, de ton côté, si si tu avais des pistes éventuellement à ce sujet.
Alors, heu oui, je te remercie déjà, heu, de venir, heu, en parler, et heu beh, je comprends tout à fait, heu, ton problème. Heu, déjà, heu, si je peux te poser quelques questions, comme ça on va voir, heu beh, peut-être d'où ça vient et comment, heu bah, comment, heu, comment contrôler ça. Heu bah, à quelle fréquence, heu, tu fais ces achats heu heu, compulsifs? Est-ce que c'est, heu, 1 fois par mois, 1 fois, heu, par semaine ou ou plus souvent? Moins souvent? Heu heu, quand quand est-ce que que ça t'arrive?
Bien sûr. Ouais. La plupart du temps, je dirais que ça m'arrive, heu, au minimum, 1 fois par semaine. C'est vrai qu'en plus, vu que c'est en ligne, j'ai j'aime bien, en fait, heu, accumuler, on va dire l'a l'attente, heu, je vais j'ai mon colis de la semaine prochaine, heu, ou de la semaine dernière qui qui sont en attente, tu vois? Ça s'accumule. Donc chaque semaine, je me dis: «Ah trop cool, je vais avoir, heu, mon petit colis qui va arriver à la maison» et c'est un petit peu le le petit cadeau de Noël en avance, heu, hebdomadaire. Donc et après il y a des moments où ça peut monter un peu plus, heu, par du journalier, plus lié à des envies, heu, diverses et variées pour, heu, combler on va dire. D des fois par période de stress où j'ai envie d'acheter, heu, des choses, peut-être pour combler un certain vide, mais par contre la rab la récurrence c'est, heu, ouais, 1 fois par semaine, globalement.
OK, donc heu, tu as dit, qu'en fait, tu achètes compulsivement pour combler, heu heu, un vide. Et heu, est est-ce que tu as une idée de d'où d'où vient, heu, ce vide que du coup, tu combles en achetant, heu, des vêtements?
C'est une bonne question. Globalement, mmh, je dirais que ça vient du fait que j'ai déménagé il y a moins de 6 mois et que c'est vrai que dans ma ville où je suis, à l'heure actuelle, heu, bah c'est pas vraiment une, heu, très grande agglomération. Donc, heu, c'est vrai que je suis souvent chez moi et qui dit que je suis souvent chez moi, dit, que bah, j'ai pas forcément, heu, grand-chose à faire à part m mon travail et ma famille un petit peu. Heu l du coup l bah, ça m'arrive en fait, heu, de de de passer mon temps tu sais sur des sites, heu, d'e-commerce pour, heu, voir un petit peu les les bonnes affaires et et me faire plaisir. Mais au fur et à mesure du temps, ouais, je me rends compte que c'est plus de mmh, des choses que je ne contrôle pas vraiment, c'est plus ça, une, heu, une sorte de passe-temps, si tu veux.
Oui, oui, oui, je je comprends, heu, tout à fait. Et heu bah, qu'est-ce que tu ressens, heu bah, justement avant, heu, d'acheter ou ou après avoir, heu heu, reçu, heu, ton colis? Est-ce que tu es vraiment heureux, ou est-ce que ça t'arrive d'avoir un sentiment, heu bah, peut-être de de culpabilité, heu heu, parce que, bah, tu accumules ou parce que tu as, heu, dépensé, heu heu, de l'argent?
Globalement, en ce moment, je dirais quand même que ç ça me procure moins de sensations, moins de bonheur. Justement c'est pour ça que j'ai envie d'évoluer à ce sujet-là. Je dirais que c'est plus de la de la culpabilité parce que c'est quelque chose, heu, dont je me sers moins, voire même, pas du tout et c'est vrai que j'essaie de changer aussi mon éthique par rapport aux achats de vêtements. J'ai envie de d'acheter, heu, des choses plus qualitatives et et potentiellement qui ont été faites dans de meilleures conditions et c'est pour ça, que, globalement, heu, là, en ce moment, c'est plutôt, heu, des sentiments négatives, ouais, de la de la culpabilité. Mais tu vois, j'ai quand même ce réflexe de le faire parce que j'ai pas grand chose à faire quoi, voilà.
Oui, je comprends et heu, est est-ce que tu as essayé, heu, bah, de, peut-être, de te poser, heu, pendant un moment, au calme et de calculer combien d'argent tu as dépensé, heu, cette semaine ou ce mois-ci, en vêtements? Et heu, peut-être que de voir, heu, écrit, bah, la somme que tu as dépensée, peut-être que ça va te faire réaliser, bah, que tu aurais peut-être pu mettre cet argent dans dans une activité, heu, qui te tient à cœur ou peut-être, heu heu, dans dans des voyages, heu, si si tu aimes, heu, voyager. Heu, est est est est-ce que tu as pensé, heu, à faire ça?
Ouais. Bah, tu vois, paradoxalement, non et c'est vrai que c'est une plutôt bonne idée parce que je l'avais déjà fait, heu, dans ma relation précédente avec une femme, heu. Bon alors, c'était un peu spécial, hein, mais c'était u une femme, heu, brésilienne et c'est vrai que c'était quelque ch quelqu'un, une personne très matérialiste et ça me procurait plutôt de l'anxiété et à ce moment-là, je m'étais mis un peu à calculer. Alors ça peut paraître un peu froid, mais, heu, c'est vrai que quand j'avais vu le chiffre marqué des dépenses que j'avais faits, heu, juste pour elle, heu, vraiment que enfin à elle, je m'étais dit: «Ah oui, effectivement, pour le la ce que ça m'a apporté, heu, en termes de de d'émotions, heu, c bah, c'était vraiment très faible et p ça m'a apporté surtout beaucoup plus de stress» et c'est vrai que reprendre ce processus-là avec, heu, les dépenses de vêtements surtout q en ce moment par rapport à ce que ça m'apporte, heu, ouais, je peux j franchement, je peux largement, heu, l'envisager et c'est vrai qu'en plus, je suis un g grand fan de voyage, donc, heu, ouais, avec les économies que je pourrais faire, heu, s une fois que je verrai ce chiffre, heu, pourquoi pas, ouais, en envisager un voyage? Bah, c'est c'est une super piste.
Oui, oui, oui, je pense, bah, qu'en voyant que, peut-être, heu, ce mois-ci, tu vas voir vraiment la somme écrite, heu, par exemple 200 €, 300 € enfin, je je sais pas quelle somme tu dépenses exactement mais, ben, de voir le chiffre, tu vas te dire: «Ah, bah, les les 200 €, bah, j'aurais pu me faire un week-end, heu, quelque part, heu, avec ça» et déjà rien que de penser comme ça, bah, automatiquement, tu vas avoir moins envie, heu, d'acheter, heu heu, des vêtements, heu, aussi, heu, souvent et heu, une autre chose aussi que je te conseille de faire, heu, bah, ce serait de se désabonner de tous les les mails que que les magasins ou les sites peuvent, heu, envoyer parce que c'est vrai que c'est très tentant. Heu, dès qu'ils ont des des promotions, des des offres, ils envoient des mails et du coup, on est tentés, heu, forcément et c'est le but, heu, de c'est la, heu, c'est leur stratégie marketing. Donc on est tentés, vraiment très facilement, maintenant avec, heu, internet, heu, donc je sais pas si tu en reçois beaucoup mais si tu en reçois et que tu es tenté d'acheter, heu, parce que tu reçois ces mails-là, et bien tu peux te désabonner, heu, tout simplement et et le fait de ne pas savoir que tel, heu, magasin fait des offres, bah, du coup, tu vas avoir, heu, moins envie, heu, d'acheter.
Ouais. Ouais! C'est vrai! C'est vrai. C'est c'est une super idée, encore une fois, parce que, ts bah, oui, heu, ma boîte mail, globalement, heu, c'est c'est un désastre, hein. C'est c'est le bourbier des des spams, des mails, des promotions et c'est vrai que j'ai j'ai toujours un petit peu cette impression, tu sais, de de manquer quelque chose. Tu sais, le fear of missing un petit peu où je me dis: «Ah, mais quand même, cette promo, elle se elle se finit dans dans 24 heures». C'est quand même, heu, hein, quelque chose qui m'intéresse, qui peut des vêtements ou des des accessoires pour, heu, pour, heu, pour mon ordinateur et je me dis: «Franchement, ouais, ce serait très cool et ouais, vas-y, j'ai peu de temps, je réfléchis pas, on y va, j'achète». Donc heu, ouais, non, très très bon conseil, franchement, merci beaucoup.
Oui, oui, bah, je pense que ça va t'aider parce que, bah, si on voit, heu, les réductions, bah, f ou les offres, bah, forcément, on est tentés vraiment d'acheter. Alors qu'au final, on n'en a pas, heu, vraiment, heu, besoin et après quelque chose d'autre que que tu peux faire, bah, heu, au lieu de passer le temps, heu, bah, sur l'ordinateur, à regarder les sites, heu, est est-ce que tu as, heu, bah, peut-être des des amis ou de de la famille avec qui tu peux passer, heu, un moment que ce soit, bah, à la maison ou dehors? Et heu, bah, du coup, comme ça, ton temps, tu le passes avec les personnes et pas, heu, sur internet pour acheter des vêtements.
C'est vrai. Ouais, ouais franchement, c'est c c'est largement faisable. J'ai j'ai ma mère qui habite pas très loin. Je pourrais justement, heu, plus souvent être là pour elle, heu, l'aider, heu, peut-être, ouais, heu, plus l'aider pour, heu, pour les tâches quotidiennes. C'est vrai, qu'avec l'âge, heu bah, ça devient compliqué et c'est vrai que je ferais mieux, en tout cas, de en tout cas, je peux largement, heu, diminuer mon temps d'écran. Franchement, ouais, c'était un très bon conseil. Je te remercie sincèrement parce que c'était vraiment des des très bons conseils et ça m'a permis un petit peu de clarifier, heu, tout ça et et du ça me donne vraiment envie de, bah, d'arrêter, en fait, tous ces achats et s potentiellement cet argent-là, la dépenser, heu, ailleurs, tu vois? Dans dans des voyages et des choses plus utiles.
Oui, exactement et je suis contente je suis contente de t'avoir aidé.
Eh merci beaucoup, franchement, ouais. Merci beaucoup. P